อืม อาจจะต้องหลาย ๆ คนแบบร่วมกัน ใช่ อาจจะว่า เออ คนเดียวมันอาจจะดูเป็นการแบบแกล้งกัน หรืออะไรอย่างงี้ แต่ว่าถ้าหลายคนน่ะ เออ เขาก็อาจจะแบบว่ามี มีลิมิต เรา เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจอะ ไม่เข้าใจคนแบบนี้ ตรรกะคนแบบนี้ แล้ว แล้วทุกครั้งที่เห็นแบบนี้ เราจะรู้สึกว่าป่วย คนนี้จะต้องมีความป่วย คือต้องไม่ปกติ อืม
อืม ทุกคน ๆ ช่วยกัน report ใช่ อืม ใช่ คือ ใช่ ต่อให้เราอะ อ่า เรา เรายอมรับ ว่าเราเป็น Anti แฟนของแบบดาราบางคนนะเว้ย เออ เรารู้สึกแบบเห็นหน้าและพฤติกรรมคนเนี้ย มันไม่เคยดีตั้งแต่มันเข้าวงการมา จนกระทั่ง จนถึงมันแก่มีลูก มันก็ยังคงแบบพฤติกรรมเดิม ๆ อะไรเงี้ย ถามว่าไม่ชอบอะมี แต่เราไปเมนต์ด่าเขาไหม? เราก็ไม่ทำเปล่าวะ
อืม อือ ๆ <chuckles> อะฮะ ค่ะ <chuckles> อืม เออ จริง เรารู้สึกว่า ทำไมจะต้องไปเสียเวลาพิมพ์ด่าเขา ทำไมจะต้องไป ไปทำอะไร ซึ่งไม่ ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่า? เออ อืม
ใช่ เสียเวลาชีวิตอะ เออ ไม่ชอบกันก็แค่ เราก็แค่เลื่อนผ่านเว้ย ไม่ดู ไม่เสพ เออ
เลื่อนผ่าน จริง จริง เรา เราไม่ชอบพฤติกรรมคนนี้ก็อย่าไปดู <chuckles>
ใช่ แล้วเราก็รู้สึกว่า แต่แบบจิตใจคนเรามันแตกต่างกันเนาะ แบบว่า เออ เราไม่ชอบ แต่เขาอะรู้สึกแบบว่า เออ การได้ด่า แล้วเขาอาจจะเป็นการสำเร็จความใคร่ทาง ทางด้านอารมณ์ของเขา เออ มัน มัน จริง ๆ มันต้องพบแพทย์แหละ แต่ว่าเขาก็คงไม่มีใครไปไกด์เขาว่า เออ มึงควรพบแพทย์นะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ปิดไปก็ไม่เห็น อืม ค่ะ ทางอารมณ์ เออ ใช่ ๆ ๆ เหมือนแบบ จริง อา อืม เพราะว่า เพราะว่าเขาคง ในความรู้สึกเขาคงรู้สึกว่าฉันเกลียดแก ฉันอยากให้แกได้รู้ว่าฉันเกลียด อยากให้ได้ แกได้เจ็บได้ปวด อย่างเงี้ยเหรอ? เรารู้สึกว่า คือในความที่บางคนน่ะเขาเข้มแข็งไง เขาก็ไม่ได้มารู้สึกเจ็บปวดไง เพราะเขาก็ไม่รู้จักคุณ คุณก็อาจจะแค่เป็นคนป่วยคนหนึ่ง ฉัน เออ เขาจะมาใส่ใจอะไรกับคุณ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เรารู้สึกว่า คุณก็ร้อนรุ่มอยู่คนเดียว จิตใจ ร้อน รุ่ม กระวนกระวายอยู่คนเดียว อืม
<chuckles> อืม อืม ใช่ อา ใช่ อื้อฮือ ใช่ ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ เรารู้สึกว่าแบบเราต้องมี คือเจ้าตัวอะ คนที่โดนอะตัวเอง มันต้องมีทั้งแบบ มันไม่มีใครไฟต์แทนเราได้เว้ยตัวเอง
ค่ะ อืม ค่ะ เออ จริง
เออ มันไม่มีใครไฟต์แทนเราได้ ก็คือแบบ 1 เราต้องมีภูมิคุ้มกันของตัวเองที่เข้มแข็งพอสมควรนะ นึกออกเปล่า สำหรับการแบบรับมือกับยุคที่มันแบบ Social บุลลีกันแบบนี้ ใช่เปล่า เออ ไอ้คนทำอะมันไม่ถูกอยู่แล้ว แต่เราจะไปห้ามมันได้ยังไง ถูกเปล่า เออ 1 เราต้องมีภูมิ 2 เราก็ต้อง protect ตัวเองด้วยการฟ้องมันไปเลย
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม <chuckles> ใช่ อืม